Ừm, thì buổi sáng thì mình vẫn có học thôi, nhưng mà thường thường là buổi sáng với cả buổi chiều là mình đi học chính khóa mà. Đấy, cho nên là mình không thể
À, mình quên mất, đúng rồi, đúng rồi, mình phải đi học trên trường nữa, đúng hông?
Được, mình phải học vào buổi tối và chia thời gian ra. Ờ.
Ừm. Đúng rồi, phải chia ra. Nhưng mà cụ thể chia như thế nào, bạn có thể nói sơ qua được hông?
Ừm, ví dụ như là Ừm, ví dụ như là mình sẽ dành, à, 1 tiếng cho việc học lý thuyết âm nhạc, đấy, và những, ừ, giờ còn lại thì mình sẽ học, ờ, những cái môn để mình thi tốt nghiệp.
Ừm hứm. Ừm.
Ờ, đấy, ngoài ra thì ngoài những cái giờ mà mình học buổi sáng, buổi chiều ra này, thì mình phân ờ, nếu mà mình rảnh giờ nào thì mình sẽ ngồi vào đàn mình học vào ban ngày.
Ồ. Ồ, vậy thì mình mình có một thắc mắc nhỏ là trong những cái công việc, ừm, mà bạn phải luyện tập đó thì bạn thấy cái cái việc cái khâu nào, gọi là, thực sự mà khó khăn nhất đối với bạn, thực sự, gọi là, đòi hỏi, a, nhiều từ từ từ phía bạn hơn?
Đấy. Ừm. Ừm. <laughs> Ờ, ờ, bây giờ mình nghĩ lại là mình thấy cái lúc học đàn ấy, thì rất, rất khó khăn luôn tại vì mình không có học thầy hoặc cô gì cả. Ờ, mà
Ờ. Ồ, vậy là bạn tự học hả?
Ơ, mà ở quê mình là là là, kiểu, ờ, rất ít ai mà học âm nhạc luôn, tại vì nó nó là ở nông thôn mà, nên là không phổ biến.
Wow! Wow, nếu mà vậy thì chắc hẳn sẽ tốn nhiều thời gian và công sức của bạn, và đặc biệt là vào thời điểm ban đầu á ha?